Ah. Eh beh.
Eh p l'anno prima la siccità, io continuava a piovere, dicevo: "Adesso mi parli qualcuno di siccità quest'anno". Tra un po' incominciano a anche i i mhmm, i fiumi comincia a ad esondare sì, a straripare qualsiasi corso d'acqua, per cui, creano problemi anche in città alla fine. Ste cose.
Certo. A straripare, cer sì, sì, sì, sì. No, no, no, no, certo. Ecco poi chiaramente ecco, la pioggia io spesso ecco, proprio per questo ti dicevo, uhm, va l la posso
Sì.
lo posso associare spesso ad eventi ecco, non troppo positivi, perché comunque ecco, uhm, soprattutto le mie zone, comunque che sono territori fragili, ecco, quando ecco, quando quando magari piove eh
Mh. Eh sì. No, se esagerata crea grandi guai; grandissimi.
Mh-mh.
E si sente spesso purtroppo, eh. Anche nella zona dell'Emilia Romagna adesso spesso ci sono alluvioni, non so perché. Prima non c'erano, è proprio cambiato tutto il clima sostanzialmente.
Sì. Sì. Cert certo, certo. No vabbè, questo sì, eh, è un fattore che ormai è abbastanza evidente, quindi ehm, non lo so. Ecco, per me
M mh-mh. Eh sì. Però, tendenzialmente guarda, si dice che il fuoco puoi fermarlo, l'a l'acqua no, perché l'acqua in certe quantità non la fermi, come fai? Non lo so.
Eh no infatti, infatti. No vabbè io poi, mhmm, ti dico, mhmm, probabilmente per abitudine, per tante cose ecco, sono, uhm, capi un amante ehm, un amante ecco, del sole, delle giornate di sole sì assolutamen
Mh, non puoi fermare. Mh. Del sole. Sì, sì, sì, sì, sì. Però, io ti dico una cosa bella per me, è quando piove e senti la pioggia io sono all'ultimo piano, la sento sul tetto e vai a dormire: cioè concilia il sonno in un modo pazzesco così, lo non pensi?
Cioè non Okay. Sì.

Eh quindi ecco, mi capita magari di andare in luoghi dove il lungomare, magari o l mhmm, le zone magari dove si passeggia, eccetera, eccetera e di non trovare assolutamente nessuno.
Mhmm, sì, sì, sì, sì, sì. Che bello.
E quindi, ecco mi piace magari, ecco sfruttare queste occasioni, per farmi una bella passeggiata in solitudine.
No, no, detto così è bellissimo. No qua siamo sovraffollati anche quando pioge piove. Poi non ti dico il traffico, cioè qua 2 gocce di pioggia è super congestionato, che vedono 2 gocce di pioggia, non prendono i mezzi, prendono tutti la macchina, cioè da impazzire guarda. Mh
Okay, okay. Cer Certo, cer Certo, certo. No, no, è sì. No anche da me è così, purtroppo pendono tutti la macchina, però ecco ci sono quei luoghi poi dove puoi allontanarti un po'. Sì, sì, sì, sì, fortunatamente sì.
Dove riesci a stare tranquillo. Sì, però q quindi ti piace uscire anche con la pioggia. Eh beh, se de io vabbè se devo uscire esco, però non è che mi piaccia, mhmm, l'ombrello, ehm
Eh. Sì, quando chiaramente non è Okay, no, quando sicuramente non è troppo forte, ecco, magari con un ombrello ecco, riesco tranquillamente ecco a supportare <chuckles> le piogge, ecco. Però in realtà mi piace, anche ad esempio, mi piace spesso uscire anche senza ombrello, quando magari è una pioggerellina leggera.
Sì. <swallows> Mh. Quella leggera, leggera, che non non bagna tantissimo.
Sì, sì, sì, sì. Sì, mi piace in realtà proprio la giornata di pioggia, perché sai, ehm, gli odori gli odori che emergono, ci sono tutta una serie che di di d mhmm, di cose anche affascinanti.
Sì, quella è carina. Sì, sì. Io non so che odore hai tu, qua sale l'odore dell'asfalto. <chuckles> non so
No, io fortunatamente ecco, qualche odore <chuckles> qualche odore migliore, quindi qualche pianta, qualche albero, qualche, insomma
<scoffs> No, sai, l'odore dell'asfalto se piove proprio poco, poco, no? Se piove tanto non no, vabbè ormai.
Come scusa? Eh oddio, ehm, dipende, perché poi in realtà sì dipende poi dalla qualità dell'aria, chiaramente se vivi in un luogo dove la qualità dell'aria è pessima, eh, e fa una pioggia leggera è peggio, perché senti ancora di più, ehm, la puzza, ecco quindi, mhmm
Eh, molto pessimo. però Sì, sì, sì, no infatti es quando piove tanto però c'è il problema, adesso non so se è tutta la città, forse centro, centro no, che, ehm, siccome non puliscono mai i tombini si creano delle pozzanghere tipo laghi, e a volte quando devi attraversare rischio di far affogare i cani. Son bassi, cioè è una cosa incredibile. Cioè, ci entri fino al polpaccio, ehm, bruttissima 'sta cosa.
Sì. Okay. Sì. <tsk> Okay. Eh, sì. Sì. Okay, okay, okay. No vabbè, non affogano, perché comunque i cani poi sono sempre bravi diciamo a <giggles> ehm
No, ma non mi devono nuotare, i p i cani perché non puliscono i tombini, cioè voglio dire cioè mhmm, non stanno facendo niente, comunque, l'amministrazione proprio 0.
No, certo, certo. Certo, certo, no lo capisco, lo capisco. No, no, no, capisco non capisco no, sono problemi delle grandi città o, ehm
Eh, ehm, perché ci sono le foglie, le foglie cosa fanno? Autunno, inverno, ehm, cadono, entrano nei tombini. Se non li pulisci mai, eh
Eh otturano, certo. Eh.